Có chứ, linh cảm thường là trong chuyện tình cảm á. <laughs> Ừ, thí dụ mà bình thường thí dụ mà lên Tinder đi ha, thí dụ mà nhắn tin một hồi rồi xong bắt đầu tìm hiểu, ờ, h học vấn, kinh nghiệm làm việc này nọ, nói chung là cũng phải coi người ta gia cảnh như thế nào nữa, ờ, để coi là, những cái đó là cách nói chuyện này nọ nữa. Rồi xong nói chung là cũng nhắn tin, nói chung là cũng cảm thấy, à, được rồi. Nhưng mà tới l linh cảm là ô kê rồi, nhưng mà linh cảm lúc nào cũng thấy hình như là bây giờ chắc cũng sai chắc cũng 80%. <laughs> Ý là, nói chung là ờ, ờ đúng rồi. Ừm.
Ờ, hợp lý nha. Ờ. <laughs> Vậy thì ừm. Vậy thì sau đó thì bạn, à, xử lý cái, ờ, cái tình huống đó như thế nào? Giống như là bạn có tin vào cái linh cảm của bạn nhiều hơn nữa hông, hay là bạn suy xét thêm?
À, sau cái đó thì, à, thật ra thì mình cũng, ờ, vẫn ý là, chuyện tình cảm mà, ý là mình cũng, ờ, cũng khá phụ thuộc vào chuyện cái linh cảm cũng khá là nhiều á. Kiểu như, bây giờ thì vẫn còn nha, tới giờ vẫn còn nói, m mà nói mà hết rồi cũng hết hông hông không có hết được. Tại vì mình vẫn vẫn thí dụ mình linh cảm người đó nói chuyện quá hợp đi, thì mình nghĩ, a, chắc là sẽ tốt nhưng mà s sau một khoảng thời gian tìm hiểu, trải nghiệm thì cũng không được cũng hông thể đi tới đâu. Thì mình nghĩ là cái chuyện tình cảm nó không có một cái biến số, ờ, để mình có thể kiểm soát được cái số liệu đó đó. <laughs> Nên là mình hông có nên nên nên nên đúng rồi, nên là mình hông có mình hông có kiểm soát được nó, thì à, thôi mình cứ suy nghĩ là, à, thôi mình vui được ngày nào với nhau thì cứ vui, còn hổng vui thì thôi, thì mỗi người, một đứa một đường đi tìm niềm vui mới, kiểu như vậy thôi. Ừ! <laughs> Ừm. Ừm, ừm.
À. Ừ. Ừ, đồng ý nha. Ừ. Ừm, ừm, hiểu, hiểu. Ờ, nói chung là chuyện tình cảm mà, nói chung nó cũng khá là, ừm để mà lấy cái linh cảm của mình ra để mà phán đoán sự việc. Ờ, hiểu nha. Vậy thì á, hông biết là có khi nào mà cái khi mà cái linh cảm của bạn nó mạnh á, thì, ờ, cơ thể bạn sẽ phản ứng như thế nào? Ví dụ như là bạn, à, sẽ sẽ yên lặng nè, hay là bạn háo hức, rồi kiểu như là bạn muốn cho mọi người biết được cái cái điều mà bạn đang đối diện?
Ừm. Đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi, ừm.

À, đối với mình á, thì, à, tùy đối tượng nè, cho dù là người thân hay là người ngoài, nhưng mà thí dụ mà người thân người thân hay người ngoài, mình nếu như mà có những cái trải nghiệm giống như mình, hoặc là hơn mình, hoặc là nhiều kinh nghiệm hơn, hoặc là hiểu sâu hơn về một vấn đề hơn mình á, thì mình sẵn sàng là mình lắng nghe cái người đó. Mình hông có mình hông có mình hông có mặc định là cái người đó phải là người thân hay là người ngoài. Thậm chí thì nhiều lúc người thân người ta đúng rồi, thậm chí nhiều nhiều lúc người thân người ta đưa lời khuyên cũng hông có, gọi là, sâu sắc, xác đáng hoặc là khách khách quan bằng người ngoài được, ừm.
Ừm, hông phân biệt. Ừ. <laughs> Ừm, đúng rồi á, mình cũng đồng ý với cái ý kiến của bạn luôn. Đâu phải là lúc nào người thân cũng đưa ra ý kiến, a, hoặc là lời khuyên đúng cho mình đâu. Cho nên là bản thân bạn cũng, kiểu là, cũng dựa vào một chút linh cảm của bạn để mà nhận ra được là cái, a, cái lời khuyên nào là nó đúng đắn, đúng hông? Ờ, vậy thì hông biết á, có khi nào mà bạn, ờm, giống như là, bị mất niềm tin vào cái lời khuyên của ai đó chưa?
Ừm. Ừm, ừm. Ừm. Đúng a. Ừm. Linh cảm, đúng rồi. Đúng rồi, ừm. Mất niềm tin vào lời khuyên của một ai đó, thì, à, <laughs> thật ra thì m trước giờ mình vẫn chưa bao giờ tin một lời khuyên nào hết á, kiểu như là, người ta nói với mình, đúng hông? Thì mình sẽ coi coi là nó có lợi cho mình hông. Thì mình thường là mình sanh mình so sánh lợi ích á, chứ mình hổng có so sánh niềm tin, ừ. Thí dụ mà lời khuyên khuyên khuyên mình mà mình làm xong mình có tiền hơn, hoặc là mình có phát triển hơn, hoặc là mình vui vẻ hơn thì mình sẽ làm. Chứ còn niềm tin đối đối với mình á, niềm tin mà mà mà mà không có căn cứ là mình hổng bao giờ tin đâu. <laughs> Ừ, ừ. Ừ.
Ừm. À, ừ. Ừ. Hơ ờ, nói chung là bạn cũng khá là lý trí, đúng hông? Chứ hổng phải là theo cảm tính. Ờ, do đó khi mà ai đưa ra lời khuyên hay cái gì đó thì bạn cũng, ơ, kiểu là, suy nghĩ rất là kỹ càng, ờ, "liệu là có ổn với mình hay hông?" Ừm, hay nha. Ừm, vậy thì khi mà nghe lời khuyên á, thì thường á nha, là bạn sẽ quan sát cái người đó, ờ, ở giọng nói hay là cái trải nghiệm, hay là cảm xúc, hay là cái mục đích của người đó khi mà cho bạn lời khuyên?
Ờ,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 ừm.